Ờ, nếu như vậy thì những công việc khác thì sao? Ví dụ như dọn nhà, lau nhà, rửa chén, nấu ăn á bạn.
Ờm, dọn nhà với lau nhà thì thường thì mình mình ở một mình, nên thành ra là mình chỉ lau, với lại quét làm mỗi tuần 1 lần thôi. Còn rửa chén thì thường mình sẽ, gọi là, ăn xong hết 1 ngày, kiểu như, mình sẽ rửa vào buổi tối thì mình cảm thấy nó, gọi là, tiết kiệm thời gian hơn, mà cũng tiết kiệm nước với lại xà bông hơn.
Ừm. À. Mình hiểu rồi. Còn giặt quần áo thì sao hả bạn?